Oh! Heu, c'est vrai que c'est la 1re fois qu'on me le dit, enfin que quelqu'un le remarque, donc heu, bravo. <chuckles> Parce que c'est vrai que c'est totalement la réalité. Enfin pour le coup, heu, vraiment, tu vois, je crois que j'ai besoin, en fait, d'être stimulé au quotidien tout le temps. C'est-à-dire que j'aime pas du coup avoir rien à faire, tu vois? Si j'ai une journée où j'ai rien à faire, forcément bah, du coup de toute façon vu tous les projets que j'ai, c'est impossible que je n'ai rien à faire. Mais je crois que je me suis peut-être oui effectivement créé tous ces projets pour éviter d'avoir rien à faire, tu vois? Et j'adore avoir plein de choses que je sur lesquelles je peux travailler, toujours des nouvelles idées et cetera. Donc heu, ouais, tu as vraiment remarqué ça et franchement bravo parce que c'est vraiment très rare qu'on me le dise, tu vois? Donc heu, ouais mais en fait je pense que tu as totalement raison
Ouais. <chuckles> Pourquoi c'est ça? Ouais. Mmh. D'accord. Ouais. Mmh. Mmh mh. <chuckles> Ah, tu as peur de de l'ennui peut-être?
Ouais, totalement.
Ouais. Mmh mh. Et tu sais que parfois, heu heu, enfin je vais pas dire que l'ennui, c'est bien, mais, heu, parfois, quand on n'a rien à faire, heu, bah ça peut être l'occasion aussi, bah, de faire d'autres choses, tu vois? De des petites choses sympas, par exemple, avec ton ami, heu heu, pe profiter, heu, sortir, heu, aller dehors, heu, aller marcher, aller prendre un verre quelque part. Enfin, tu vois, heu? Ça peut être aussi, heu, l'occasion de de passer de bons moments, quoi.
Complètement. En vrai, heu, je comprends et tu as totalement raison, c'est-à-dire que ça fait longtemps, tu vois, que j'ai pas eu rien à faire et parfois ça me manque parce qu'au final tu vois c'est un peu une charge mentale d'avoir, heu, plein de projets et cetera, plein de choses à faire chaque jour et tout. C'est une charge mentale assez spéciale et qui est compliquée a a se libérer, en fait, tu vois? Donc c'est vrai qu'il faut absolument peut-être que je me dise: «Ouais ben en fait, heu, aujourd'hui je fais rien». <chuckles> Tu vois? Et heu, je vais faire autre chose et je sais pas ouais, en plus, c'est ça le pire, c'est que je travaille vraiment 7 jours sur 7 pour le coup, heu
Mmh. Ouais. Bah, tout à fait, en plus. Mmh mh. Ouais. Surtout si tu travailles 7 jours sur 7. Mmh mh et puis
heu, j'ai pas vraiment de jour de repos. <chuckles>
mmh et puis même, bah, tu vois, par rapport à ton ami, heu, bah ce ça pourrait être sympa que vous vous octroyiez, peut-être, un peu plus de temps, heu, bah tu tu veux tu vois, c'est si tu vivais seul, c'est ça serait différent. Mais là, heu, bah, comme tu es en couple, bah, voilà quoi, il faut faut savoir profiter aussi de de faire des choses ensemble, heu, de, hem, de de passer du temps ensemble, aussi.